خلاص أنا DJ، أنا والDJ فُلانة الفُلانية. <laughs>
آه، تمام. آه كويس. كويس. كويس.
ف سع شغّل لي بقى أغنية. قال لي: "ماما أنا عايز أشّغل أغنية." فقُلت له: "ماشي، أنا بقى كأُم ديموقراطية مش ه مش هانكّد عليك، هاسيبك تختار اللي أنت عايزه." كانت أول مرّة أسمع أغنية ويجز.
كويس. كويس. طِيبة ال أنتِ واضح عليكِ طِيبة القلب، يعني دي الميزة التانية بعد الثراء اللي إحنا وصلنا له، في طِيبة كمان الحمد لله، اتفضّلي.
أد فعلًا. <laughs> أنا ما باحبّش أتكلّم عن إنجازاتي كتير، أنت عارف يعني. <laughs>
خالص. هي هي بيانm لنا، هي باينه لنا حضرتِك، ما تتكلّميش عنها خالص. اتفضّلي.
<laughs> بس، فسمعت ويجز بقى أنا وهو. ومن ساعتها بقى ع شدِّتني، إيه الأغنية دي، إيه الكلمات دي، مين اللي بتلعب بيك البخت بس يا أستاذ فهمني يعني؟ واكتشفت إن أنا باحب أسمع النوع ده من المزيكا برغم إن أنا يعني عُمري ما كنت مُتخيّلة إن أنا ممكن أروح له يعني.
إمم. مش فاهماه. أنتِ قُلتِ إن أنا ما كنتش فاهماه، بس بتحبّي تسمعيه.
آه. عارف اللي هو إيه، زي ما كده أوقات الواحد ممكن يسمع أغنية بِلُغة هو ما بيعرفش يكل يعني يتكلّمها بس عجباه الريتم، عاجبه ال الحالة، فحسّيته كده، تعاملت معاه قُل لي.
الريتم بتاعها. طيب، عايز أعرف منِّك حاجة. يعني بما إنِّك أنتِ يعني ما شاء الله يعني لفّيتِ لَفّة حلوة على الميكروباصات وبعد كده بقى عندِك عربيتِك، يعني أنتِ أنتِ إيه إيه الأغنية اللي سمعتيها ويعني قُلتِ إيه ده، إيه الأغنية الجامدة دي؟ ويعني وفضْلِت يعني حسّيتي إن أنتِ كإنِّك لقيتِ كَنز مثلًا، لقيتِ القيّة زي ما بيقولوا.
<laughs> إمم. إمم. آه. إمم. بُص، أ أغاني كتير آه. أغاني كتير أوي أو أغاني كتير باسمعها وباحِس إن هي إحساسها حلو. باحب أنغام، باحب أنغام أكتب لك تَعهُّد، الأغنية دي حلوة جدًا، لمّا أبقى بقى متجو أمّا أبقى متعاركة مع جوزي بقى <laughs> وحاسّة إن هو بقى إيه، جاي عليّا بزيادة مثلًا و و ومثلًا حارمني من مصروف البيت، أقوم مشغّله له بقى، أكتب لك تَعهُّد إنّي أعيش لوحدي. <laughs>
فاكرة حاجة زي كده؟ إمم. جدًا. أيوه. أيوه. آه. آه. آآ اه <laughs> أنتِ بتحسّي آه، الأغنية الأغنية بتقول اللي أنتِ عايزة تقوليه.
بس حِل عنّي أنت وعيالك هأ

جدًا، جدًا. أنا باحس إن هو إزاي قادرين كده، يعني أنا فاكرة بس أنا مش عايزة أقلبها نكد يعني، أنا فاكرة أغنية لشيرين، كانت في مسلسل آآ أ كانت ع هي عاملاه في رمضان آآ و وغنِّت أغنية لمّا في مشهد كده لمّا آآ أخوها اتوفّى، كده يا قلبي يا حتة مني، آآ فالأغنية دي أ لمّا أدخل في mood النكد حرف آه، فعلًا إزاي، إز إزاي أ جدًا على فكرة، إزاي المشا بتفكّرني بتفكّرني بلحظات أنا أو بأشخاص أنا فقدتهم يعني في حياتي، فعشان كده باقول لك أوقات الmood هو اللي بيحكّم، وبصراحة إمم، وبصراحة بيكون في قُل.
إمم. إمم. آه. ما تقوليش إن هي خلّتِك تعيّطي. فعلًا؟ يا نهار أبيض! إمم. إيه الموضوع ده! طيب بعيدًا عن الmood بعيدًا عن الmood هل أنتِ من الناس اللي ممكن تستخدم الأغنية، يعني عشان يعني تعبّر عن موقف أو أو حاجة عايزة تقولها لحد يعني زمان مثلًا كان أيّام الCassette والكلام ده كله تلاقي ح واحدة مثلًا والَّا واحد مثلًا مسجّل 10 12 أغنية كده، كُلُّهم رومانسية وشاعرية كده وحُب، ويبعتها للطرف التاني يعني فيحس، ي يحس إن هو بيوصّل الكلام عن طريق أغاني، أنتِ من النوع دوّة ولسه بتعملي القصة دي؟
إمم. إمم. آه. آه. أكيد. إمم. أنا أساس النوع ده، أنا أنا من النوع ده، أنا أنا اللي اخترعت النوع ده، عارف أنت الoption <chuckles> بالضبط كده أنا أنا هنا أنا هنا، أنت أنت جيت على الجرح أوي آآ عارف أنا اترب أيوه فاكر فاكر أغنية أو الفيلم بتاع الوسادة الخالية بتاع عبد الحليم وهو عمّال بيكَلّم لُبنى عبد العزيز، وبيتّصل بيها، وبيغني لها مي
<chuckles> أنا ر أنا ر أنا رئيس جمهورية النوع دوّة. آه، آه، آه، ت فعلًا عملتِ كده فعلًا؟ بالضبط. في التليفون؟ ويغَنّي في التليفون، هو ده؟

آه، آه. يعني دي مُغنيّة م يعني مُ مغنيّة شعبية شوية وكانت بتروح أفراح وبتاع، أنا دورت عليها على الYouTube و وسمعتها، الكلام الكلام ده مثلًا كان من 10 آآ، 12 سنة فك كان بالنسبة لي آآ، يعني ال الميكروباص ده هو نافذتي على العالم. <laughs>
شفيقة جلال. إمم. إمم. <laughs> طب، احكِ لي بقى لمّا جري القرش معاكِ بقى، أنتِ قُلتِ القرش جري معايا بقى. آه، هل لمّا جري معاكِ القرش بقى واشتركتِ في أنغامي وده واضح إن أنتِ يعني يعني جري معاكِ بزيادة، إيه بقى كنتِ بتدوري على إيه تسمعيه بقى؟
ولو أنا بقى ربنا بيحبني آه، أنا لو ربنا بيحبني آه، يعني إمم. إمم. آه، شُفت. آآ، بُص، كنت باحب دايمًا الأغاني اللي هي رومانسية شوية، يعني بقى يعني أول ما ال الواحد بقى خلاص اشتغل وال وابتدى يعمل تطبيقات وبتاع ويشترك، سواء كانت في أنغامي، سواء كانت في Spotify، بقى معايا باقة نت ينفع أشغلها برّا البيت، فبقيت باسمع أي حاجة وكل حاجة ودايمًا بارُوح على الأغاني
إمم. كويس. لا، إحنا إحنا إحنا هنا الصَرف بان بقى، هنا الصَرف بان بقى علينا. آه، بذخ آه. <giggles> ماشي. آه آه آه، ب باقول لِك هو واضح إن الصَرف بان بقى.
آه، لأ، بذخ. أنا مشتركة، فأنا هاسمع كل الأغاني المتاحة <laughs> أنا دافعة فلوس. أيوه، آه، ال ال ال النعمة بانت عليّا. <giggles>
آه. آيوه. أها. طيب، إيه بقى إيه إيه آه، إيه الز أنا عايز أعرف إيه بقى أكتر حاجة كنتِ بتجري تدوري عليها وتحبّي تسمعيها؟
فبقيت بقى أروح أسمع اللي هي أ إيه؟ إمم. آآ، الأغاني اللي هٌم بيبقوا مرتبينها مثلًا أحسن 10 أغاني أو أحسن 100 أغنية في الapplication باحس إن هي دي آه، أنا من الناس اللي بتحب دايمًا ترُوح لترشيحات. ما هي هي أكتر أغاني اتسمعت أو أكتر فباحس إن هي أكيد وراها قصة، يعني فبارُوح للأغاني دي وأسمعها.
إمم. آه.

أ ما هي ما أنا شُفت، بس شُفت الكلمة إزاي خدَمِت الموقف اللي أنا فيه؟
الكلمة حلوة، آه بالضبط، بالضبط، جميل، طيب إمتى في مَرّة حسّيتِ كده، إن أنا يعني محتاجة أقفل عليَّ باب الأوضة، ومحتاجة أغنية واحدة أسمعها، هي دي اللي هت يعني بتعبّر عن حالتي دلوقتي؟
إمم. ده كلّ يوم، ده أنا كلّ يوم بييجي لي الإحساس ده بعد ما أنَيّم العيال، وأخرج من المدعكة بتاعة ال ال المذاكرة، والبتاع ده باب بابقى عايزة أعمل وقت كده يعني، أ أرَوّق فيه ن أت قبل ما اخُش على ال على السرير وأنام، باحس إن أنا محتاجة أسمع حاجة هادية كده، فاقوم بقى مش مشغّلة، باحب أسمع مثلًا أم كلثوم، آآ أغاني قديمة شوية بتربطني بذكريات
اليوم. إمم. إمم. إمم. آه الRhythm الهادي ده بقى ال آه ده بيصَفّي ذهنِك كده كتير.
آه. بالضبط بقى، اللي هو بقى يا سلام بقى ولو في البلكونة كمان، والقمر طالع وهي بتح وهي بتغني وبتلعلع كده وقولي يا ست هذه ليلتي، فهي بتكون فعلًا ليلتي.
آه. ممكن ناخد كوبّاية شاي والّا نسكافيه معاها؟
لأ، أنا بابقى خلاص عايزة اخُش أنام، فما بابقاش ما باشربش آه لا لأ، ممكن أ ممكن واحدة نعناع كده، ممكن يانسون، حاجة تهَدّيني بقى، ما العيال مت يعني العيال مبهدلينني طول اليوم، <laughs> أنا عايزة أسترخي. بالضبط، برافو عليك، والله هو فعلًا ده التعبير، أنا خلاص قفلت، أنا جبت ضُرفها زي ما بيقولوا، أنا عايزة أدخل السرير كده وأنا أعصابي هادية، علشان أقدَر أبتدي أ أصيح بقى في يوم جديد.
آه مش هينفع بقى حاجة خالص، تمام، تمام، تمام. <laughs> أيوه. آه، إحنا كده قفّلنا اليوم، قفّلنا اليوم خلاص، آه. آه. <laughs> آآ أنا أنا سعيد جدًا طبعًا ب ب بذوقِك في اختيارِك للأغاني وسمَعِك ليها، وأتمنى تاني إن أنا أسمع أكتر عن أغاني أكتر حلوة بتسمعيها وتقولي لي عنها. أنا متشكر جدًا ليكِ.
إمم. أكيد. أكيد أنا انبسطت أنا انبسطت جدًا بالكلام معاك، شكرًا.
يلّا، شكرًا.